No, ma, mhmm, fuori dal dal da da dal mondo per me, hai la possibilità di vedere tantissime cose, poi c'hai la costiera, c'hai Sorrento, c'hai Capri, c'hai Proci no, no, no.
Mh-mh. Esatto. Ne hai tantissime che infatti non finirai mai. Io ho detto: "Sono contenta", perché io di solito quando vado in un posto voglio vedere tutto e invece sono contenta di non essere riuscita a vedere tutto, perché voglio assolutamente tornare e avere le cose da dire: "Okay, torno perché c'è questo, c'è questo", sì.
No, no, n Sì. Torno? Eh, s Come ti capisco, sì, sì, sì, eh, mah
Mh-mh. Quindi mi hai dato un ottimo consiglio, adesso Ercolano è tra la mia lista. <chuckles>
<chuckles> È nelle cose da fare, nelle cose da fare. Quindi comunque come come momento speciale che hai condiviso con la tua famiglia, ehm, terresti comunque, cioè come primo momento, come primo ricordo, tu elencheresti la tua laurea.
Sì. Sì, è uno di quei momenti che proprio penso non scorderò mai nella mia vita, quindi quello assolutamente. Poi ci sono piccole tradizioni che ti ricordi, no, ehm, la cosa che a cui poi p a cui più tengo di queste è il fare l'albero di Natale insieme. Quello, quello mi piace tanto. È proprio una una tradizione che si mantiene, che ovviamente ci include tutti, ehm, anche se sei più grande, non hai tempo, comunque almeno una pallina nell'albero di Natale la devi mettere. <chuckles> Esatto!
Mh. Sì, per esempio? Mh. Ah! che cosa carina. Sì. Sì. Sì. Comunque la devi mettere. <chuckles> È giusto, è giu eh, ma se pensiamo che nessuno ha tempo non si fa più niente, eh, il tempo bisogna tirarlo fuori.
Esatto, è vero, anche perché è così che si coltivano le cose, con il tempo.
Il tempo bisogna tirar Esa esattamen esattamente, s
Quindi è la cosa più importante. Voi lo fate l'albero?
Sì, sì, sì, assolutamente, è una tradizione. Tra l'altro, ehm, mia mamma io son stata un po' in giro recentemente, però mia mamma fa l'albero il giorno del, mhmm, del Ringraziamento, quindi, anche forse forse anche qualche giorno prima, no, quindi già da fine novembre, tipo dal 25 così, cioè, cioè, cioè, assolutamente, ehm, e nien
Ah! Wow! Bello. Sì. Io lo terrei tutto l'an tutto l'anno l'albero, da quanto mi fa compagnia. <chuckles>
È stupe no, ma addobba la casa in una maniera impressionante, è stupendo, ehm, crea calo cosa fa?
Sì, sì, infatti per mia mamma non basta l'albero. Devi mettere le decorazioni dappertutto, nella scala, sopra il pianoforte, deve creare il suo villaggio invernale. <chuckles>
Esa eh. <chuckles> Ah! Di Natale, che meravi eh vabbè, ma è la creazione di un ambiente amorevole, no?
<chuckles>